<chuckles> Ouais, personne t'a é
Et tu enfin, tu c'est pas ce que tu tu pensais par, heu, autre réaction et mmh
Bah, par exemple: «Quoi?» enfin tu vois, tu aurais pu tomber sur quelqu'un, je sais pas qui est, heu, végétarien ou alors qui est contre la chasse, tu vois? Tu vois, ce ce type de personne.
Oui. Après en même temps, c'est moi j'é j'étais là-bas et je vivais leur mode de vie donc heu, j'ai j'ai j'ai <chuckles> donc finalement j'ai c'est pas comme si je j'avais raconté, heu: «Je suis allé tirer un sanglier, heu», tout ça. Heu en plus j'ai jamais chassé de ma vie à part ce genre d'expérience donc heu
Oui oui, non mais complètement. Oui. Non non, mais N ouais. Non mais en en même temps, heu, je trouve que souvent, je s est-ce que tu penses que tu tu pourrais raconter ce type d'anecdote à tout le monde autour de toi, ou est-ce que tu sais d'avance qu'avec certaines personnes, tu sais que l'effet sera pas forcément celui que tu attends et donc dans ce cas-là, tu vas t plutôt éviter de la raconter?
Oui.